Então, a cidade que eu fiquei nessa segunda vez que eu fui visitar foi La Plata, que é indo para o sul, né, ali sul da ar de Buenos Aires. E aí, acabou que o meu amigo né, o Eric, que era meu amigo ali da primeira vez fui, que eu fiz essa amizade, ele morava lá. Então todos os pontos turístico, todos os rolês assim que a gente iria, era partindo ali de La Plata, conhecendo tudo, sabe. Então foi ali que eu tive muito contato com nativos, 100%. E tive principalmente contato com comida de rua, porque tem muito é. É muito bom porque tinha um estádio, né, o o estádio do dos Los Estudiantes que são um time lá do local, e aí, nossa
Aham. Aham. Ah, que bacana. Uhum. Ah, que bacana. Aham. Ah, esse time é muito conhecido, né, por por todo mundo. E é. O tinha um jogador super famoso, né, que hoje em dia é aposentado, o Veron, né, e é o símbolo deles. Ele Veron é muito conhecido e amado por todos os torcida Argentina, né. Que bacana essa experiência sua. E como que foi viver essa experiência em um em uma cidade assim menor, né, do que capital, Buenos Aires? E eu ia perguntar exatamente isso, né, a respeito da comida de rua. Se tem o hábito de você encontrar barraquinhas, como no Brasil a gente encontra barraquinhas de pastel, caldo de cana, coxinha. Lá tinha essa mesma cultura?
Sabia! Eu não sabia, sei lá. Sim. Aham. Sim, olha, sim, tem, mas não é do jeito que a gente espera, por exemplo, é muito diferente. Eh, no Brasil a gente incrementa muito, né. Eu acho que isso que mudou a minha visão cultural do local, o quanto que eles são muito raízes, assim, com essa comida de rua. Então, eh, uma comida de rua é uma caldo, é um guizo, né, que eles chamam, que é uma sopa ali com feijão e carnes. E tem também o famoso Choripan que era muito, muito comido em dias de jogos de dos Los Estudiantes, né, ali do de La Plata, do time. E aí eles ficavam sempre andando em frente assim o estágio, após o jogo, vendendo esses Choripans, que nada mais é do que um pão com linguiça temperado com muito chimichurri e às vezes cebola, às vezes queijo. Era uma coisa bem raiz.
Aham. Ah, que cabana. Uhum. Ah. Uhum. Essa linguiça é igual à linguiça brasileira? Que linguiça de churrasco ali é igual, é parecido? Como que é o sabor?